É, por exemplo, esse cachorro que tem lá em casa, ele não faz nada dentro de casa, ele só faz na rua, tadinho. Mesmo que ele passe o dia inteiro em casa, ele não faz nada dentro de casa. Claro, meu filho adestrou, ele mesmo adestrou, né.
Que cachorro. Aham. Vista. Aham. Aham, olha, aham. Hum. Aham, sim.
E e a gente também respeita. Por exemplo, meu filho sai para trabalhar sete horas da manhã. 6h ele já está passeando com o cachorro.
Aham, com certeza. Hum. Sim. Ah, olha só. <chuckles>
Aí quando eu estou lá, ele passeia, vai, dá uma volta, brinca. Claro que ele prefere meu filho a mim, né. Porque o meu filho solta e pula, o boxer pula muito, meu Deus. E eu não, eu vou com ele na coleira. Mas meu filho sempre manda mensagem para mim, sabe? Porque eu acordo um pouco mais tarde do que ele, né. Aí ele manda mensagem, aí ele fala assim: "Checklist"
Uhum. Hum, que bonitinho. <laughs> <chuckles> Aham. Hã, aham. Sim. <laughs>
"do Zuca". Então já saiu, já fez a necessidade. E também, olha, quando chega, a gente faz a higienização dele. Limpa as patinhas, eu mergulho as patinhas dele em uma bacia que eu tenho, era minha.
<chuckles> Ai, ai. Hã. Ah sim, com certeza. Uma bacia, né. Mas é isso que que porque, também, um dos do o do as coisas mais chatinhas, também, de cachorro é isso, né, de limpar, e tal. Será que tem algum produto que que limpa mais rápido? Eu eu vou ter que pesquisar depois.
Tem tem, e a gente usa até lencinho, mas a gente bota a patinha dele de mo sabe, dentro da bacia. Era uma bacia que eu usava para pedicure, eu dei para ele. A gente bota uma aguinha morna com o shampoo dele, coloca as patinhas lá, aí passa uma escovinha.
Lenci também aham. Ah, sim, sim. Aham. Sim. Uhum.

Isso. Ma é eu eu se então, i isso mesmo. Se se fosse realmente minha casa e tal, se fosse só eu morando, aí, eu ia ficar mais tranquilo, né. Mas como é a casa do meus pais, se bagunçar alguma coisa, eu fico meio né, fica meio chato.
Ah, sim. Sim, é porque a filha de uma amiga minha, ela ela vai para casa onde o cachorro mora, sabe? Aí vai, fica lá, passeia
Hã? Hum, sei. Aham.
com o cachorrinho. É principalmente para poder passear para fazer as necessidades, né. Ela não leva para casa dela não.
Sim. Aham, sim sim. Ah, é, eu tenho isso também. Hã?
Aí, às vezes, ela, por exemplo, Brasília, aí ela pega 4 cachorrinho. Eu falei: "Nossa, são pequenos, né?". 1 de cada casa, são uns 4.
Aham. Olha, é ver que bonitinho. Aham.
"Gente, parece criança mesmo". Não entendo como é que eles não brigam, não se engaufiam um com o outro?
<laughs> <laughs> Ai, ai. Mas
E os 4 cachorrinhos são adotados.
Aham. Olha só que bonitinho. É do adotada. Hum. Sim, sim. Ai, e essa que eu cuido não, ela, ela foi adotada? Ah, nem sei a história dela, de eu vou perguntar depois. Mas, tipo, eh, e o sobre preencher a casa, né. Eh, realmente, faz diferença quando ela sai, quando eu eu vou pra casa fica meio mais monótona, fica meio meio meio mais com com a cachorrinha fica mais feliz, ela segue a gente. Aí, de manhã que eu Hã?
Muito legal. É. Aham. Ah, pois é. Ah, é. E não é uma gracinha? É uma gracinha o cachorro. Eu até prefiro o cachorro do que o gato. Né, esses 2 que tem aqui são lindos. Sabe? Mas não interagem muito, né, eles são meio dono do pedaço. Ai.
Sim, sim. Ah, olha <laughs> e aí, hã? <laughs> Aham, sei. Ah, é é é gato. Uhum, exatamente. Gato é é tipo nã na não quer não quer papo com você. Mas, eh, às vezes, depende do gato também, né? Que tem uns gato que que fica na sua na sua cola hã hã di di 100% do tempo. <laughs>
Só faz o que quer. É. Eles são. Os 2 são diferentes. A a fêmea, Mango, ela é mais carinhosa. Então, por exemplo, se eu vou deitar, ela já vai lá, deita no meu pé, na cama. Ela gosta de ficar perto, ela gosta de chamego. Eu passo a escova nela, ela ama. Eu brinco, falo com ela que tô fazendo um spa.
Aham. Hum. Uhum. Sim. Hã. Aham, aham. Bonitinho. Aham, sim, sim. <laughs> <laughs> Hã?
Agora, ele não. Ele não gosta. Ontem, eu até falei: "Olha, eu vou eu não vou mais aceitar você como meu cliente no spa". Porque a gente vai coçar ele, ele morde.
Ah, hã. Aham. Hã. <laughs> Olha que arteiro.
Nossa! Ele morde, ele é nossa, ele é terrível. É tudo do jeito que ele quer.
Nossa. <laughs> <laughs> É aí, eh
Quando vai botar comida, ele fica pedindo outras coisas. "Não nossa, que gato ao pene ótico". É.
Aham. Não, esse esses gato assim é folgado. Aham. Eh, eu não sei. Eu gosto de gato, porque, às vezes, eh, para para de ser cachorro cachorro é é um animal meio depende do cachorro, claro, né, mas na maioria das vezes é um cachorro meio meio, eu eu sinto que é meio sujo, assim, gato é um pouquinho mais limpo, na minha opinião. Mas, tipo, eh, ah, não sei, eu eu prefiro mais gato. Tem alguma coisa que gato que eu prefiro mais.
É. É, eu sempre gostei mais de cachorro. Gatinho.

Aí limpa as patinhas, passa água no corpo um pouquinho, aí vem com lenço umedecido, e depois passa uma to toalha secando. Sabe por quê? É um cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, não adianta mais você ter 1 gato que o gato vai para rua.
Hã. Ah, sim, tá bem. Hã. Isso, com certeza. Também, exatamente.
Aí depois o gato volta, você não limpa as patas?
É, poi tem esse motivo também, é, pois é. Uhum.
Não pode, tem Esses gritos gatos daqui, eles não saem, né? É só dentro do apartamento.
Uhum, sim. Ah, ué. É, tam também.
E eu fico com pena, mas eu ela acha que tem que ser assim.
Mas infelizmente, né, que se depois desaparece e tal, eh, não sabe.
É, é, porque tem isso também, que gato, se ele acha alguma coisa interessante ele olha
Pois é. Uhum. Isso. Olha olha que que eu estava pensando que que, eh, eh, de de adotar, né, que eu realmente eu queria um bichinho quando morar sozinho e tal, e eu e e eu queria realmente, ah, pode ser pode ser extrema eu queria adotar um rato, um ratinho de casa. <chuckles> Aham, um hamster. Ma hã. Ixi.
Hã. Ah, então, adota. Olha. Sim, eu já tive eu não, da minha filha, um hamster. Ai, uma vez ele fugiu da gaiola, ele roeu o sofá atrás o tecido do sofá
Nossa senhora. Aham. Mas também e te você você você sabia que tem uns ratinho de, tipo, tem tem tem 2 espécie de ratinho que a gente pode cuidar, tem um ratinho, né, da da da cidade Isso! Exatamente, é o ratinho de casa eles chamam. O ratinho de casa, eles são um um mini cachorrinho, só que é é um mini cachorrinho, eh, eles brincam, eles são mais inteligente que cachorro
terrível, fez um buraco. Mas muito bonitinho, muito boniti Sim, é uns ratinhos brancos, não tem? Pois é. Eu só acho é eu eu nunca li a respeito se ele interage? que diz que rato é muito inteligente também, né?
Uhum. que sim, com certeza ele enten Sim, sim. Assim, se se fosse só um rato ele realmente vai ficar porque rato é uma criatura muito social isso, ele vai ficar meio entediado, ele pode até até ficar com com um pouco depressivo e tal, mas se você 2, eles vão interagir demais, eles vão e eles são muito feliz, rato é muito feliz, rato é muito brincalhão. Hã.
Meio entediado. Ah, ok. Ai, bacana. Mas eu você sabe que eu sempre acho, não um cachorro grande, né, assim, a não ser que fosse numa casa porque eu acho o Zuca grande para o apartamento, mas tudo bem, nosso apartamento é grande, e ok. Mas se fosse numa casa, eu falaria com meu filho pra ter 2, porque eu acho que o bichinho precisa da companhia. A minha filha eu dei um Yorkshire pra minha neta, a Lola, Lola já tá com 3 anos. Aí, eu falava para minha filha: "Poxa, você tinha que ter outro". Mas ela é tão mimada, ai, meu Deus do céu, como é mimada. Aí Luciana falou: "Não mãe, de jeito nenhum. Não quero não, porque você se esqueceu, a trabalheira" A Lola chegou, ela tinha 50 dias. Então ainda era bebê, sabe. Já podia ter sido desmamada, mas aquele chororô de madrugada, do cachorro querer cola, falou: "Nossa, mãe, eu tinha me esquecido", eu falei: "Poi". Aí, eu falo pra ela: "Poxa, então, arruma outra para fazer companhia". Ela falou: "Não quero não, tá bom".
Uhum, sim, com certeza. Uhum. Aham, hã. Hã. Aham. Hã, sim. Com certeza, com certeza. Hum. Olha só. <laughs> Aham, ó que bonitinha. Aham. <laughs> Tá. Uhum. Hã. Nossa, aham. Pois é. Poxa. Aí, aí. Uhum. Hum.